Oye, pues mira, pues fíjate que tengo como un problema, de que no siento un propósito en las cosas que estoy haciendo. O sea, no me veo a largo plazo como que una meta de: "Ay, quiero lograr hacer esto quiero lograr hacer esto". Por ejemplo, pues bueno, mi mi mi área principal, pues es es la música. Actualmente, estoy dando clases de piano. Ah, pero, por ejemplo, visualizándome en el futuro, pues sí, quiero, ja a aprender a tocar mucho mejor y dar conciertos o ¿qué sé yo? Pero a la hora de visualizarme no siento como que esa emoción por el futuro y bueno, he tratado de bueno, ¿qué tal si lo que en realidad me gusta es otra cosa? Y no sé, pienso bueno, no sé, ¿qué tal si me hago abogado? Me visualizo. No, pues no me emociona. Bueno, ¿qué tal si me hago, este, ingeniero? No, pues tampoco. Entonces tengo ese problema, que no siento como que una emoción o para hacer como que un propósito de que: "Ah, qué padre que voy a lograr hacer esto". O algo así.
Claro. Ujú. Claro, ¿hace cuánto es que empezaste a sentir que le falta propósito a tu actividad en concreto, a esta que tienes de dar clases de piano?
Am, pues bueno, yo creo que a partir de no sé, alrededor de unos 10 años, hace unos 10 años, este, tuve una etapa donde dejé la música y, pues bueno, regresé porque estaba haciendo la la carrera de música. La dejé a medias y regresé. Ah, y sí, aún sigue siendo mi interés más grande, por así decirlo. Pero no al grado de de, de tener esa emoción. Ha habido como que fluctuaciones de que a veces sí me siento que: "Ay, qué padre que esto", pero son muy cortas. Entonces sí, no sé, aproximadamente 10 años yo ahorita tengo 31 años. O sea, en ese entonces tenía 21.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Y, crees que esta falta de de propósito y esta incluso ensimismamiento, ¿no?, que que a veces podemos sentir por ciertas actividades, se deba a que te exiges demasiado y no puedes subir a un nivel mayor de cómo estás tocando, de tu desempeño, o lo relacionas más con alguna cuestión de ingresos, como por decir, eh, no me está dando lo suficiente o quiero ganar más, o ¿qué podrías comentar al respecto?
Mm, pues fíjate que tiene sentido. Ahí tocaste algo de de la exigencia. Am, a veces sí me exijo mucho, al sentido que digo
Ujú.
bueno, pues ni siquiera voy a poder. Entonces, este no sé, me imagino como que no sé, tocando la pieza más difícil del mundo y y digo, no. Pues no, no voy a poder. Y tal vez es eso, de que estoy como que en un
Sí.
no estoy en un punto medio. Digo, o es todo o nada, ¿verdad? Siento que es así. Entonces, pues bueno, tal vez lo que me dificulta es tener esa conformidad por algo, pues más más alcanzable, más más realista. Tal vez pudiera ser eso.
Claro. Claro, porque, pues déjame decirte que eso es normal, o sea, no estás como que yendo en contra de la naturaleza humana o que, pudieras decir: "Ay, tengo que ir a tomar terapia o hacer yoga para que se me quite esto". No, es es es normal, o sea, e eres un hombre competitivo, eres un hombre de excelencia, entonces pues, te exiges, ahora, el punto es que, lamentablemente el ser humano, al al que más critica, es a sí mismo, entonces, si tú te ves desde fuera, podría otra persona verte como una persona súper talentosa, súper, eh, dotada, o sea, que tienes un don especial porque pues, para empezar, eh, el piano es un instrumento hermoso, es un instrumento que ha acompañado al hombre durante muchos años, entonces, que tú tengas la capacidad, incluso de haber podido decir que has dado clases de piano
Sí sí sí. Ujú.
pues eso te sitúa en un lugar bastante bueno, considerable, eh considerándolo en cuanto a otras personas, entonces, aquí, tal vez, eh, que hayas intentado cambiar tu forma de de dar clases, tal vez, eh, que digas, bueno, le voy a dar clases a niños de de 8 a 11 años, es esos niños son, eh, maravillosos, ah, et eh, sé que, e e he, escuchado que tienen unas habilidades y que son muy simpáticos, entonces, podrías empezar con ellos a compartir piezas pequeñas o hacer duetos, y que y que incluso, los papás van a tener, eh, ganas de pagarles unas buenas clases de piano, ¿no?, entonces, ¿no has considerado algo así?
Ah, pues bueno, empezando con lo lo primero que dijiste, fíjate que me hizo sentir bien eso que dijiste, de que bueno, no, o sea, ya tiene su mérito estar donde estoy, o sea, llegar a a a a dar clases de piano y me hace reflexionar en que tal vez lo primero que tengo que hacer es como
Claro.
en vez de pensar tanto en el futuro, en lo que pueda hacer, lo que no puede hacer también ver lo que está en el presente y bueno, ver las cosas buenas que tiene el presente. Y creo que eso me ayudaría más a a a tener una una visión más positiva a futuro. Y en cuanto a la al cambio de alumnos, fíjate que
Claro.
am, sí, eh eh, si doy clases así a todas las edades. Tal vez, este, lo que sí me hace falta es lo otro que dijiste, que es el cambio de de método de de enseñanza. Tal vez me ayudaría como que a refrescarme porque, la verdad, sí siento que a veces sí me siento sin ganas <chuckles> de de dar las clases, no que no me guste en sí, pero a veces sí pierdo algo de de la motivación de de de estar ahí presente porque, pues, bueno, tampoco no es cualquier cosa, es una cosa que tienes que estar 100% enfocado y también una responsabilidad, porque, bueno, de de mí depende que esa persona
Sí. Ujú.
o o que disfrute o que odie la música, ¿verdad? Entonces, también a veces ahí pierdo la motivación, porque, también siento como que, ah, pues, en realidad no es algo que yo pueda hacer, o no tengo es las capacidades o las habilidades todavía, igual pensando en el futuro. Pues, no <chuckles> no siento esa emoción, ¿verdad? Entonces sí, también es la otra cosa que tengo.
Ujú. Ujú. Incluso ahorita que hablabas y de y de no tener esa motivación, eh, pues, hay que hay que reinventarse, ¿no? Hay que, como tal vez, que ahorita que viene época navideña, tal vez sea muy tarde, pero, por ejemplo, un proyecto podría ser para el 10 de mayo, ¿no?, o para el Día del Niño, eh, organizarte en alguna escuela, en algún colegio donde les ofrezcas un recital, para niños, donde hagas un concurso, donde tú tocas una pieza y el niño la adivina, o o que empieces a trabajar. Y esto digo, pro bonus para que de alguna manera eso te te potencialice, te catalice y eso lo puedas llevar a una práctica ya individual y y que vuelvas a las clases, porque, los niños son tan inocentes, son tan hermosos que te pueden dar un feedback sin dolo, sin sin una maldad, que eso nos puede ayudar mucho y ya después, pues, eso que lo puedas usar con adultos, generar algunos cursos.
Ujú.
Eh, de 2 o 3 personas donde los pongas a competir entre ellos, a que saquen piezas, a que puedan ellos, eh, sentirse incluso útiles de decir: "Ay, está valiendo la pena tomar mis clases", y que tú también tengas eso como como una retroalimentación y que tengas una, eh, pues un un una una sensación de ganancia, de de éxito y eso, pues, seguramente te va a hacer sentir bien, ¿qué opinas?
Mm, pues sí. Mira, fíjate que me agrada esa idea. Ah, tocando el punto, que dijiste de eso de ofrecer a las escuelas sin sin cobrar nada, ¿verdad? Yo pienso que sí podría ayudarme, porque así
Claro.
pues, no estaría haciendo eso por mí mismo, o sería más fácil no hacerlo por mí mismo, sino como que algo más no sé, algo más a la sociedad. Tal vez, también me falta mucha generosidad, siento que que no aporto mucho a otras personas. O sea, las clases y yo yo sé que aportan y todo, pero, pues yo estoy cobrando, también es algo que estoy haciendo por mi propio beneficio. Entonces yo creo que sí me ayudaría mucho eso que dices a a, como que salirme de esa concha de pensar siempre en mí mismo <chuckles> y bueno, y ahí vería como que las tal vez una nueva motivación al ver, no sé, al ver las caras alegres de los niños, o a los niños emocionados porque ah, tocaron algo, aprendieron a hacer algo, e incluso pues, a largo plazo, no sé, tal vez hacer una continuación, no sé, cada 6 meses, ir a hacer un apoyo así parecido a la misma escuela, tal vez, yo creo que eso sí sí me ayudaría bastante.
Ándale. Ujú, ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pues sí, porque, ¿quién no dice que uno de esos niños ya de lo de los grandecitos de 10, 11 años al rato pueda ser una persona que tenga las facultades, que como tú, o sea, digo, si a los 21 años ya eras pianista, pues, imagínate un pequeñito que puedas tú ir formando, eh, pues, eso sería algo como de volver, eh, dar de gracia lo que recibes de gracia. Entonces te puede ayudar bastante, te vas a sentir muy bien y a la vez, pues, también te va a dar prestigio, inevitablemente vas a tener una promoción por lo que estás haciendo y habrá personas que puedan pagarte y vas a estar muy contento.
Mm. Sí, claro, tiene mucho sentido. Yo creo que eso sí me ayudaría a sentirme más lleno, ahora que mencionas eso Ajá, también, útil, exactamente Que mencionas eso, pues, me hace tal vez ese enfoque egoísta fue lo que no me llenaba de emoción al futuro. Entonces pues, bueno, voy a intentar, ah, hacer las cosas por otros a ver qué sale, entonces te agradezco muchísimo por todos esos consejos.
Útil. Ujú. Sí, sí. Mm. No, hombre, al contrario, y muchas felicidades por la humildad, y que saques muchos grandes pianistas.
Gracias.